ช่วงนี้รู้สึกหนักใจมาก ๆ เลยอะนะคะ คือเราเนี่ยน่ะค่ะ ก็เป็นพนักงานกินเงินเดือนธรรมดาเนี่ยแหละเนาะ พอเงินเดือนออกมาปุ๊บเนี่ย เราก็จะรู้สึกแบบดีใจนะคะ ก็เลยใช้ ๆ ๆ ซื้อนู่นซื้อนี่ แล้วมันชอบมีโพรโมชันเนาะ ในช่วงแบบปลายเดือนเงี้ยค่ะ แต่พอซื้อไป อย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็ต้นเดือนหน้าเนี่ย มันก็ใช้ไปเรื่อย ๆ เหมือนกัน แต่พอใกล้ ๆ จะถึงปลายเดือนอีกทีหนึ่ง อ้าว! เงินหมดนะคะ ก็เลยรู้สึกว่า หนักใจกับพฤติกรรม การใช้เงินของตัวเองเนี่ยค่ะ ทำยังไงถึงจะปรับให้มันแบบกลับมาได้ดีเหมือนเดิม? เมื่อก่อนเนี่ย เราก็ไม่ได้เป็นอย่างงี้อะค่ะ อืม
อืม ครับ อืม อืม โอ้โฮ อันนี้อยากจะขอถามนิดหนึ่งครับ ที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันดีกว่านี้ นี่คือ มัน เรา ตอนนั้นเรามีการใช้เงิน หรือว่า อ่า เงินของเรา เนี่ยมันเป็นยังไงครับ? แบบมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ อะไรงี้เหรอครับผม?
ใช่ค่ะ มันก็มีเงินเหลือเก็บนะ สมมุติว่า เอ่อ เงินเดือนเราเนี่ยค่ะ 30,000 ใช่ไหมคะ เราก็จะแยกเลยว่า เอ่อ หนี้บัตรอะไรบ้างที่เราจะต้องจ่ายเนาะ ค่ากิน ค่าใช้ แล้วก็ซื้อของใช้ส่วนตัวประจำเดือนอะไรนิดหน่อยอะค่ะ มันก็จะเหลือแบบสัก ประมาณแบบเดือนละ 10,000 ที่เราตั้งเป้าไว้ เงี้ยนะคะ คือเมื่อก่อนน่ะมันเคยทำได้เนาะ แต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่า เอ่อ มันมีการช็อปปิง หรือว่าการใช้เงินเนี่ย มันเยอะขึ้นน่ะค่ะ อืม
อืม ครับ อือ ๆ อ้อ ครับ อืม ครับ อืม เข้าใจได้ เอ๊ะ อันนี้อยากจะถามนิดหนึ่งครับ ที่บอกว่าช็อปปิงนี่ ส่วนใหญ่เราใช้ไปกับอะไรอะ? ของกินทั่วไปหรือว่าเป็นของใช้ฟุ่มเฟือย เสื้อผ้าแบรนด์เนม หรือว่ามัน มันหมดไปกับอะไรที่มันจำเป็นไหมล่ะครับผม?
ค่ะ อืม คือเราก็ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมอะไรเนาะ เพราะว่าปกติก็ เป็นคนที่ไม่ ไม่ใส่แบรนด์เนมอยู่แล้วอะ แต่ว่าถึงเราจะไม่ใส่แบรนด์เนมก็เถอะเนาะ เราก็เลือกช็อปปิงแบบตาม แอปต่าง ๆ อย่างเงี้ย อย่าง Shopee Lazada อย่างเงี้ยค่ะ ก็ซื้อ เราคิดว่ามันจำเป็นน่ะ ไม่รู้สิ เสื้อก็อยากได้นะคะ เสื้อตัวเก่ามัน ก็เหมือนกับว่าใส่ซ้ำบ่อยแล้วนะคะ กระโปรงนะคะ ก็ต้อง ก็ต้องควรจะต้องมีไหม เดี๋ยวถ้าแบบว่าไม่มี กระโปรงใหม่ ๆ เอ่อ ไป ทำงาน แบบเพื่อนร่วมงานเขาก็จะบอกว่า "อ้าว! เจ๊เนี่ยใส่ กระโปรงซ้ำเดิมมาอีกแล้วเนาะ" อะไรอย่างเงี้ย "เออ ไม่มีตัวอื่นเปลี่ยนบ้างเหรอ?" เงี้ยค่ะ รองเท้า เอ่อ รองเท้าคู่เดิมก็ เอ่อ คู่หนึ่งก็ใส่แล้วปวดเท้านะคะ คู่หนึ่งก็ใส่แล้วเมื่อยขา อีกคู่หนึ่งก็แบบว่า เออ ใส่ในช่วงอากาศเย็นน่ะไม่ได้ เพราะมันเป็นแบบเปิด เท้า ก็อยากจะได้แบบ รองเท้าบูตส์หรือว่ารองเท้า court shoes ที่มันหุ้มเท้าเข้าไปอีก อย่างเงี้ยค่ะ ที่นี้เราก็เลยคิดว่า ทุกอย่างมันจำเป็นหมดเลย แต่ว่าไม่ค่อยไปลงทุนกับของ กินสักเท่าไรนะ หมายถึงว่า ถ้าให้เทียบนะคะ เท่าที่แบบระลึกถึงพฤติกรรมของตัวเองเนี่ย ก็จะซื้อเป็นพวก อ่า เสื้อผ้า เครื่องสำอางนะคะ ที่แบบเดี๋ยวก็ต้องลิปสติก เดี๋ยวก็ต้อง mascara นะคะ แล้วก็ที่ปัดแก้ม ปัดตาอะไรใด ๆ เนี่ยค่ะ เอ่อ ยิ่งช่วงนี้เนาะหน้าหนาว ผิวแห้งอีก เราก็จำเป็นจะต้องมีแบบ ครีมบำรุงผิวเข้าไปอีก ก็เลยรู้สึกว่า เออ มัน มัน ซ ต้องซื้ออะ มันจำเป็นน่ะค่ะ เออ อะไรก็จำเป็นหมดเลยอะ สำหรับเราอะนะ
อืม ครับ อืม อ๋อ อืม อืม อืม อ๋อ อือ ๆ อืม อืม อืม อืม เข้าใจได้ครับ อันนี้เราอาจจะต้อง ดูอีกทีหนึ่งเนาะ เอาว่าจำเป็นของเราเนี่ย มันจำเป็นจริง ๆ ไหม? อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะ พอพูดถึงความจำเป็นเนี่ย มันก็แล้วแต่คน อ บางคนอาจจะมองว่าสิ่งสิ่งนี้จำเป็น บางคนอาจจะมองไม่จำเป็น บางคนก็มองว่า อ่า เสื้อผ้าแบรนด์ แบรนด์เนมเนี่ย มีความจำเป็นกับชีวิตเนาะแบบ บางทีต้องไปเจอคนเขาดูการแต่งตัว อะไรเงี้ย ก็จำเป็นได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะ มันจะไม่มีใครรู้ตัวเราเองดีเท่ากับตัวเราเองแล้วเนาะ สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณลองไปนึกย้อนดูเนี่ย ก็ดูความจำเป็นจริง ๆ ก่อนนะครับว่า ไอ้สิ่งของเหล่านั้นเนี่ย มันมีความจำเป็นกับชีวิตของเราจริง ๆ ใช่ไหม? อย่างเช่น ก็ดูก่อนนะครับว่า ถ้าเกิดเราอยากได้อะไรสัก อย่างหนึ่งเนี่ย อ่า เห็นบอกว่าใช้ เอ่อ เป็น อ่า แพลตฟอร์มเนาะออนไลน์ อย่างพวก Shopee Lazada TikTok อะไรพวกนี้ ใช่ไหม เราอาจจะลองกดใส่ตะกร้า ไว้ก่อนนะครับ อ่า กดไว้เนาะ ถ้าเกิดว่า อ่า สิ้นเดือนมันลดเนี่ย เรารู้อะครับว่า วันไหนจะลดเนาะ อย่างสิ้นเดือน หรือแบบ วันที่เลขเดือนตรงกันเนี่ย นอ ลองดูไว้ก่อนครับ กดใส่ตะกร้าล่วงหน้าไว้สัก 4-5 วัน ประมาณนี้แล้วกัน อะ แล้วในช่วงนั้นน่ะ เราก็ลองจินตนาการกับชีวิตเราดูเนาะว่า เอ๊ ตอนเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ย เรามีการคิดถึงของเหล่าเนี้ยมากน้อยแค่ไหน สมมุติ สมมุติคุณอยากได้แก้วน้ำเนี่ยเนาะ ก็ลองดูว่า เราใช้ชีวิตไปเนี่ย แก้วน้ำที่เราอยากได้เนี่ยแบบแก้วน้ำ เก็บอุณหภูมิ หรืออะไรก็ได้เนาะ มันมีความจำเป็นไหม? มันจะสามารถเข้ามาทดแทนชีวิตเราได้ยังไง? แล้วสิ่งที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ย มันมีข้อดี ข้อเสียแบบไหน? สมมุติคุณอยากได้ รู้สึกว่า เฮ้ย! อยากได้แก้วที่มันเก็บความเย็นได้ทั้งวันจังเลย แล้วแก้วที่ใช้อยู่คือแบบบางที เราแบบ เอ่อ อ้อ เดินออกไปนู่นไปนี่ ไม่อยากไปเตือนน้ำบ่อย ๆ ได้มาก็อาจจะรู้สึกดีกว่า ไรเงี้ย แล้วเราโหยหามัน อันนี้ก็อาจจะบอกได้ครับว่าจำเป็น แต่อย่างของบางอย่างเนาะ อย่างพวกครีม อะไรพวกเนี้ย อ่า เราอาจจะดูความเหมาะสมว่า เอ๊! หรือจริง ๆ แล้วหน้า หน้าเราไม่ได้แบบ อา ไม่ได้มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่เราพูดถึงเนาะ อย่างแบบ อ่า ครีมลดรอยฝ้า อ้าว! แต่จริง ๆ เราอาจจะไม่ได้มีรอยฝ้า ไม่มีรอยกระ อาจจะไม่มีความจำเป็น ณ ตรงนั้น อะไรเงี้ย อันนี้ก็อยากจะให้ลองดูครับว่า เอ่อ ของบางอย่าง ถ้า เราไม่มีเนี่ย เรายังใช้ชีวิตต่อไปได้ไหม ถ้าเกิดเราใช้ต่อไปได้เนี่ย ความจำเป็นตรงเนี้ย มันอาจจะยังไม่ได้จำเป็นที่สุด ณ ตอนนั้น ก็อาจจะช่วยให้เราสามารถ อ่า อยู่ในเดือนถัดไปได้ อันนี้ก็อยากจะให้ลองดูนิดหนึ่งครับผม แล้วอย่างงี้อยากจะถามเลยว่า พอเราพูดว่า "ของชิ้นเนี้ย มันจำเป็นกับเราเนี่ย" เราเคยเอามาดูทีหลังไหมครับว่า เอ๊ย! มันจำเป็นจริงหรือเปล่า? อะครับผม
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ อือ ใช่ ถูกเลย ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อือ อืม ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ อ๋อ ได้ ค่ะ อืม ก็เคยนะ แล้วก็ใส่ตะกร้าเอาไว้จน จนตะกร้าเขาบอกว่า คุณเอาใส่เกินขีดจำกัด แล้วด้วยอะ คือก็มีนะที่แบบใส่แล้วก็ อะ ไม่ได้จ่ายตังค์นะคะ แล้วก็แบบบางทีก็กดแบบ เออ จะจ่ายตังค์แล้ว แต่ว่า ก็ไม่จ่าย จนกระทั่งแบบแอปมันตัดไปอะค่ะว่า เออ ไม่จ่ายใช่ไหม เออ ไม่จ่ายก็ งั้นก็ ตัดรายการนี้ทิ้งไป อันนี้จริง ๆ ก็มีเหมือนกันนะคะ ก็แสดงว่า คือสิ่งที่เราอยากได้อะมัน มันเยอะจัดอะ เยอะจริง ตะกร้าแบบ เอ่อ ที่เขาให้ใส่แบบ 200 ชิ้นน่ะ ของเราเต็มอะ แล้วก็ ก็ เคยมานั่งคิดนะ แต่มันจะชอบเป็นประเภทแบบอาจจะเข้าข้างตัวเองอะเนาะ คือเราอะลองใช้วิธีอย่างที่คุณแนะนำมานะ แบบว่าลองไปจ้องดูว่าอันเนี้ย ถ้าเราขาดมันไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ อย่างลิปสติกสีเนี้ย ถ้าเราไม่ได้มันน่ะ เราจะยังรู้สึกว่า ตัวเองแบบมีความมั่นใจไหม เออ สวยอยู่ไหม อะไรอย่างเงี้ย เราก็คิดว่า เออ มันก็ มันก็มีความมั่นใจแหละ แต่ถ้าได้สีเนี้ยมันออกเฉดใหม่นะ แล้ว เอ่อ ชาวบ้านเขาใส่เนี่ยมันก็สวยดีเนาะ แล้วก็เห็นตัวอย่างที่เขาแบบทำวิดีโอรีวิว ขึ้นมา มันก็ชวนให้กดจ่ายตังค์จริง ๆ ด้วย อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่า เออ ในสิ่งที่แบบคุณแนะนำมาเนี่ย เราก็คิดว่าดีนะคะ เพราะว่าตัวเองเนี่ย บางครั้งอาจจะแบบถามตัวเองน้อยไปไง แล้วเข้าข้างตัวเองไงคะว่า อันเนี้ยก็จำเป็น อันนี้ก็สำคัญ ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้วอะ มันอาจจะไม่ได้ มันไม่ได้จำเป็นจริง ๆ หรอก เพียงแต่เราอยากได้เฉย ๆ นี่แหละ เราก็เลยหาเหตุผลอะไรต่าง ๆ นา ๆ อืม ใช่ ว่า เออ มัน ของมันต้องมี มันใช่ เออ เราควรจะเป็นเจ้าของมันนี่แหละ อย่างเงี้ยค่ะ เออ หาเหตุอะ จริง ๆ ค่ะ
โอ้โฮ อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม หาเหตุผล <chuckles> อืม อืม เข้าใจได้ครับผม มันก็เป็นปกติครับ บางทีเราทำงาน มาเหนื่อย ๆ เนาะ บางทีเราก็อยากจะแบบ อ่า ได้ของบางอย่างที่แบบ อะ มันช่วยเติมไฟให้เรา ช่วยทำให้เราแบบ อ่า รู้สึกดีขึ้นเนาะ มีกำลังใจในการทำงานต่อไปเรื่อย ๆ อันนี้ผมก็พอเข้าใจ ได้ครับ แต่สิ่งที่อยากจะบอก ก็คือบางทีเราก็ควรที่จะแบบเซฟตัวเองนิดหนึ่งเนาะ ในเรื่องของถ้าเรารู้ว่า เงินมันอาจจะไม่พอใช้ ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ย อาจจะต้องมีการมาดูแล้วว่า เอ๊ย ปัญหา เหล่านี้มันเกิดจากอะไร มันเกิดจากการที่เราใช้เงินเกินตัวนี่แหละ อ่า ถ้าเกิดว่าเงินเกินตัวแล้ว เราอยากจะใช้เหมือนเดิม อะ เรามานั่งดูแล้วเรา เราอยากจะใช้เหมือนเดิม คือตรงนี้มันคือความสุข เราไม่อยากลดละ อาจจะต้องมีการลองปรับเปลี่ยนว่า เฮ้ย ถ้างั้นเราหางาน Freelance เพิ่มทำไหม ที่สามารถทำจากงานประ จำเพิ่มของเราได้เนี่ยครับ อย่างน้อยก็จะมาช่วยครอบคลุมตรงนี้ให้กับเราได้ แต่ถ้าเกิดว่า อ่า เราไม่อยากทำ อาจจะต้องมีการลด ปั่นลง แล้วก็อาจจะต้องมี การทำบัญชีรายรับรายจ่ายมากขึ้น อันนี้ก็ต้องขอถามก่อนครับว่า เราสนใจทางไหนมากกว่ากันล่ะครับ? ว่า เออ อยากจะลดลง หรือว่า เอ่อ ไม่อยากจะลด แล้วแหละ อยากจะขอแบบทำงานเพิ่มยังจะดีเสียกว่า อะไรอย่างเงี้ยผม
ค่ะ อา ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ อ๋อ คือจริง ๆ อะ ก็ ก็อยากลดแหละ แต่ว่าดูแล้วก็อยากได้นะคะ เพราะฉะนั้นน่ะก็เลยคิดว่า อ๋อ เราก็ยังพอมี เอ่อ ชั่วโมงว่างเนาะ มีเวลานะคะ ที่แบบอาจจะหางานเสริมอีกสักนิดหน่อย อย่างเงี้ยค่ะ ลอง ลองเลือกเป็น เป็นแบบของงานเสริม อะไรอย่างเงี้ย จะดีไหมอะคะ?
อืม อืม อืม อันนี้ก็น่าสนใจนะครับ งานเสริมเนี่ยก็ดีเหมือนกันครับ แต่อันเนี้ยเราก็ต้องดู ดูตัวเองเนาะ ว่า เราสามารถทำได้จริง ๆ ใช่ไหม ในเรื่องของงานเสริม อย่าลืมว่าการมีงานเสริมเพิ่มขึ้นมา นั่นก็แปลว่า ภาระการทำงานของเราเนี่ยมันก็จะหนักขึ้น เราเองก็จะเหนื่อยขึ้น มีอะไรให้ต้องรับผิดชอบมากขึ้น มันก็จะทำให้เรารู้สึกหนักใจได้ เหมือนกัน อันเนี้ยอาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งครับ แล้วอยากจะถามเลยครับว่า พอพูดว่าตัวเองต้องทำงานหนักขึ้นเนี่ย เทียบกับงานปัจจุบันเนี่ย เราคิดว่า เราไหวตรงนี้ไหมล่ะครับ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ อืม ก็ ก็เริ่มลังเลค่ะ เพราะว่า เออ เราคิดว่า เรามีชั่วโมงว่างเนาะ เราอะพอ น่าจะพอแบบทำงานเสริมได้อะค่ะ แต่พอมานั่งนึกถึงแบบ เออ เนื้องานที่เราจะต้องทำทุก ๆ วันแล้ว เออ มันก็หนักเหมือนกันน่ะ ตรงนี้ก็ทำให้เราแบบฉุกคิดนะคะว่า เอ๊ะ! หรือว่าเราแบบจะมาแบบปรับเปลี่ยนที่นิสัยตัวเองดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ไม่งั้นมันก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้ตัวเอง ก็กลัวแบบเครียด เครียดมากก็ช็อปมากเข้าไปอีก อย่างงี้ก็แบบยิ่งสร้างหนี้ขึ้นเรื่อย ๆ นี่เราก็ไม่น่าจะไหว โอ้ อันนี้ก็ต้องแบบขอบคุณนะคะ สำหรับแบบคำแนะนำที่มัน มันแบบเหมือนโดนลูกธนู จึ๊กลงมาที่แบบหัวใจเลยเนาะว่า เออ ควรที่จะแบบถามตัวเองดูให้มันดีก่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ เออ คิดว่าน่าจะไปปรับนิสัยการใช้เงินของตัวเองดีกว่า แล้วก็น่าจะอยากจะ เออ เดี๋ยวลองทำ เออ บัญชีรายรับรายจ่ายอะ เพราะว่าเอาตามตรง ไม่เคยทำเลยอะค่ะ
อือฮึ ค ครับ อ อืม อืม อืม ๆ อา อา อืม อะฮะ ครับ อือฮึ อืม จริง ๆ ก็ดีครับผม การทำบัญชีรับรายจ่ายจะทำให้เรารู้ว่า เราใช้เงินเกินตัวไปกับอะไรบ้าง มันก็จะช่วยให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นอะครับผม ในเรื่องของการใช้เงินของเราเนาะ ยังไงอันนี้ก็อยากจะแนะนำว่า ลองไปปรับไปใช้ดูครับว่า เราเนี่ยเหมาะสมแบบไหนเนาะ ในเรื่องของการใช้เงิน ยังไงวันนี้ผมก็ต้อง อา ขอขอบคุณมากครับที่มาเล่าถึงปัญหาให้ฟังเนาะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ให้ผ่านช่วงเวลาอย่างงี้ไปได้นะครับ ครับผม
อืม อือฮึ ค่ะ ค่ะ ค่ะ